Tu sais dans dans dans beaucoup de jobs, heu, il y a souvent, heu, ce qu'on appelle bah, une évaluation- évaluation annuelle pardon, heu, voilà. Donc heu, où tu vas pouvoir justement un petit peu parler de, heu, bah, des problèmes, des choses qui vont qui vont pas, heu, potentiellement même parler, heu, d'évolution dans l'entreprise, heu, de d'augmentation et tout ce genre de choses, hem, donc ça, ça a lieu généralement beh, 1 fois par an, heu, bon des fois c'est 2 fois par an en fonction des entreprises, heu, voilà. Le format n'est pas forcément, heu, c'est pas forcément établi tel quel, heu, le problème de ça c'est que beh, moi ça me suffit pas du tout en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai. Oui je vois mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ah! Ah oui d'accord je vois parce que, heu, hem, le le format est, heu, sûrement, heu, hem, peut-être, heu heu, trop, heu, dispersé dans le temps et et heu, je v enfin tu as peut-être, heu heu, besoin de d'avoir un peu plus de de retours ou hem, ou heu, ou tu penses que, heu, les managers, heu, voient et ve plus à tes côtés?
Alors en fait concrètement, j'ai une espèce de besoin de reconnaissance perpétuelle et permanente. Tu vois? J'ai je quand je suis dans un boulot, je vais m'investir à à 300 %, heu, je vais donner voilà tout ce que j'ai, je vais rester plus tard, je vais apporter des nouv des idées innovantes, en tout cas je vais essayer, je vais, voilà, je vais vraiment me donner, m'investir dans mon travail, heu, et quand je compare avec, heu, bon il y en a d'autres hein, qui sont comme moi hein, bien sûr je suis pas je suis pas unique, heu, là-dedans. Mais quand je compare avec certaines personnes qui peuvent être, heu, heu, dans m dans mes boulots, donc je parle au présent, au passé, c'est un peu diffus parce que j'ai eu j'ai connu cette, heu, cette expérience dans bien des domaines et dans bien des boulots, heu, mais à chaque fois ça se répète, donc tu as forcément des personnes qui sont pas impliquées du tout, d'autres qui le sont plus d'autres qui le sont moyennement. Et moi j'ai t eh bah, pas du tout, heu, et moi j'ai toujours été plutôt de ceux qui ét qui l'étaient, heu, en tout cas au début à 100 %, voire comme je t'ai ou alors comme je t'ai dit même en plus encore hein, heu, à travailler, heu, depuis chez moi, heu, hors boulot, heu, alors qu'on me l'a même pas demandé, heu, tu vois? Enfin. Voilà c'était, heu, un investissement personnel et heu, et du coup voilà. Vu que je mettais un peu mon âme, heu, dans la dans l'entreprise, j'ai toujours eu ce besoin, cette attente de, heu, de reconnaissance par heu par heu même pas forcément par, heu, une augmentation ou quoi que ce soit hein, mais tu sais rien que par la valorisation de mon travail, verbale. Tu vois?
Je vois. Oui. Ah, c'est bien. Oui. D'accord. Mmh, oui, tu as de tout. Mmh mh. Ah oui. Mmh. Mmh. D'accord, oui non je vois, heu, totalement parce que, c'est vrai que tu es, heu, dans l'investissement et quand tu le fais, heu, tu tu as vraiment l'air de le faire à 1 000 % et te donner, heu, vraiment à oui à 100 % et tout donner pour ton travail. Donc c'est totalement, heu, normal et vraiment légitime d'attendre et heu, hem, une reconnaissance également de ton manager ou encore, heu, de tes part de tes patrons, et heu, je je comprends que ça puisse être vraiment frustrant de pas avoir ce retour-là.
Voilà, c'est exactement ça, c'est frustrant et dans ma frustration, ce qui va se passer, c'est que généralement, bah vu que ça vient pas du du du mon mana de mon manager ou autre ou ou en tout cas pas aussi, heu, régulièrement que je le voudrais, eh, bah, je vais aller chercher cette information tu vois? Je vais, mais, heu ts de manière un petit peu, heu, heu je sais pas comment te dire un petit peu j'ai l'impression de me mettre dans une position un petit peu v vict de victime. Bon, j'exagère peut-être j'exagère peut-être le le terme, mais c'est c'est un peu pour te donner le le l'aspect, heu, et et d'aller demander, d'aller quémander cette information. D'aller demander tout penaud, heu, heu: «Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Est-ce que est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça t'a satisfait? Est-ce que, heu, heu» enfin tu vois? Et d'aller vraiment chercher à à chaque fois cette cette information. Bah, généralement on me dit qu'oui tout va bien na ni na na et de préciser, heu, que mais moi j'ai j'ai ce besoin d'avoir, heu, d'avoir leur retour na ni na na mais pour autant, heu, après coup le le retour ne vient pas forcément, heu, naturellement, heu, de la partie opposée et c'est vrai que ça a toujours été un problème pour moi, ouais.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ah, non. Oui. Mmh. Oui, non je vois. Mmh mh. Oui. Ouais, non, je je vois totalement et puis, heu, tu n'exagères pas dans dans dans tes mots hein. C'est vraiment de la façon dont tu les ressens et à hauteur dont tu ressens, heu, ce manque peut-être de reconnaissance, bah, tu l'exprimes ainsi et c'est tout à fait normal, heu, de vouloir chercher, heu, et trouver la validation, heu, de de ces, heu, patrons et pour savoir également peut-être également comment évoluer parce que ça te permettra aussi peut-être, plus tard, de peut-être, heu, également de changer certaines choses et de savoir, heu, où tu vas et si, heu, tu fais bien. Donc hu, c'est tout à fait, heu, normal, heu, de d'attendre et de vouloir également, heu, cette validation.
Mmh, faire Tout à fait, oui, oui, je te rejoins là-dessus, c'est il y a il y a très certainement de ça, heu, un manque il y a une f une forme de manque de confiance mais qui n'est pas rationnel, puisque, heu, bon, ça dépend des jobs que je fais, hein, mais heu, j'ai été technicien cycles, donc je je travaillais dans le dans le vélo, hein, concrètement, je réparais des vélos et heu, bah, clairement, c'est c'est moi qui qui donnait les informations à mon manager puisque lui c'était pas du tout son boulot de base, heu, donc c'est moi qui l'informais sur le déroulé de, heu heu, comment réparer tel vélo, quelle interaction avoir avec le client, heu, je faisais un peu son rôle de manager mais malgré tout ça, j'avais quand même besoin de son aval, alors que c'est c'est c'est c'est absurde en soi puisque c'est, bah, c'était mon nam manager, donc hiérarchiquement parlant il était au-dessus, mais j'avais besoin de son aval sur quelque chose pour lequel j'étais plus compétent, tu vois le le truc, donc oui, je te rejoins, c'est peut-être un peu de ça, mais heu, c'est c'est paradoxalement, heu, ouais, c'est bizarre, ouais, comme heu
Mmh mh. Moui. Oui. D'accord. Mmh mh. Mouais. Mmh mh, oui. Oui. Ouais, je je je comprends que tu aies ce sentiment, un petit peu, comme tu dis, heu heu, bizarre parce que tu te dis, heu: «Bah, qu'au final, c'est toi qui lui montres les choses, mais tu attends, heu, bah, sa sa validation» et heu, c'est tout à fait normal, heu, de penser, heu, d'avoir le sentiment, ce sentiment un petit peu d'étrange, heu, dans dans la situation. Alors, heu, est-ce que, heu, tu t'es aussi demandé, heu, d'où ça pouvait venir? Est-ce que ça avais pas peut-être, hem, ça v ça provenait pas peut-être, heu, d'une, heu, d'une relation peut-être, heu heu, familiale? Hem, où, heu, tu souhaitais peut-être, heu, avoir la validation de, heu, d'un parent?
Tout à fait. Bah, heu, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas c'est pas dénué de sens parce que, heu heu, quand j'étais petit, j'avais, heu, donc petit, heu, je saurais pas te te dire exactement l'âge que j'avais mais peut-être, heu heu, allez, je vais prendre un spectre très large mais entre entre 8 et 12 ans peut-être, heu, j'ai commencé à travailler à la vigne avec mon père, parce que bon, lui il avait une exploitation viticole, il, heu, il faisait son son vin, heu, il avait sa cave particulière et il faisait son propre vin et heu, souvent j'étais sollicité, pour des raisons diverses et variées et souvent ce qui était mis en avant, bah, c'était des punitions hein, donc les vacances scolaires j'étais, heu, puni, heu, pour avoir eu un mauvais comportement à l'école, heu et donc mis à la vigne, heu, bon, il s'est avéré par la suite que c'était très certainement une main d'œuvre gratuite et heu et et lucrative et du coup puisque, heu, pas besoin d'embaucher quelqu'un. Mais toujours est-il, qu'il avait toujours une exigence, heu, très particulière vis-à-vis de de de mon travail, heu et c'est vrai que ça peut peut-être venir de là, ouais. Il peut y avoir ce ce ce rapprochement tout à fait, ouais.
Mmh mh. D'accord. OK. Mmh mh. D'accord. Mmh. C'est vrai. Oui. Oui, mmh. Oui, oui, c'est pas impossible, hein, que, hem, ça ait peut-être, heu, laissé, heu heu, une trace et que indirectement, ben, heu, c'est quelque chose, heu, qui qui te touche et qui a un impact aujourd'hui, heu, sur, heu, ta manière de de voir les choses et heu, ta manière, heu heu, de vouloir être, heu, remercié ou en tout cas, reconnu pour, heu, ce que tu fais. Mais, hem, tu sais, c'est aussi une chose que tu peux essayer, heu, de mmh, de faire par toi-même également, heu, est-ce que tu as peut-être pensé à écrire un petit peu, au fur et à mesure, heu, tes s succès ou peut-être tes actions, heu, peut-être sur un cahier?
Moui. Heu, alors, oui, j'y ai pensé, mais pas pour la raison, heu heu, à laquelle tu penses, enfin, en tout cas, je je pense pas que ce soit pour ça. Parce que, généralement, c'était plutôt à lors de de quand certains conflits pouvaient, heu, subvenir ou quand, en tout cas, les des des des situations évoluaient, enfin, les situations, les les relations évoluaient pas forcément dans le bon sens. C'est plutôt à ce moment-là où je commençais à à à penser, justement, à documenter ce que je faisais. C'est et mon implication, effectivement. Donc, ma motivation n'était pas la même. Heu, mais c'est vrai que, dans l'autre sens, oui, j'ai j'ai jamais exploité ce que tu me proposes, heu, dans l'autre sens, du coup.
Mmh mh. Oui. D'accord. Oui. D'accord, mais, mais c Oui. Oui oui, c'est aussi bien, hein. Tu peux aussi, heu, tu pourrais essayer d'avoir, heu, tu sais 2 cahiers, peut-être. Heu heu, un cahier rouge qui permet un petit peu de comme tu le fais très bien, déjà, heu, mettre un petit peu, heu, des contrariétés que tu peux rencontrer dans la vie ou au travail. Et peut-être un cahier, heu, peut-être coloré ou, heu, vert ou, heu, à toi de voir selon la couleur, heu, qui te parle le plus, pour mettre un petit peu les choses, heu, hem, positives ou un petit peu tes progrès.
Tout à fait. Ouais, c'est une, heu, en soi c'est c'est une bonne idée et c'est vrai que, heu, beh, l'approche est est est pas mauvaise en soi puisque c'est vrai que, heu, comme je l'ai évoqué, je l'ai toujours vu sous cet angle, heu, plutôt défensif et et alors que, bon, des bon, on va pren on va partir sur des des termes simples, hein, défensifs et et et l'autre, dans l'autre sens plutôt quelque chose de de de progressif et de de positif, donc heu, c'est vrai que j'ai jamais vu cette façon de de de d'amener la chose et c'est pas si bête, en fait, puisque, ça peut peut-être, heu, ça peut peut-être oui, le fait de l'écrire, de le en tout cas de le de le sortir de mon esprit d'une manière, heu, bah, pas par le vocal, du coup, mais plutôt par le par l'écrit, ça peut être, heu, ça peut être quelque chose de bénéfique pour moi, c'est pas c'est pas une mauvaise idée ce que tu me proposes, ouais.
Oui. Oui. Oui. Par l'écrit. Moui. Oui, ça pourrait t'aider parce que c'est vrai qu'actuellement, bah, ce que tu écris, c'est des choses assez, heu, qui peuvent être peut-être, heu heu, négatives alors que, heu, peut-être essayer aussi à l'inverse, pourrait toi, te féliciter et te te donner cette reconnaissance à temps plutôt que, peut-être, de l'attendre, heu, d'un d'un manager et autre. Tu pourrais, heu, également essayer la technique, heu, du miroir aussi, chaque matin te dire, heu: «Voilà, ce que j'ai fait et c voilà ce que je ferai aujourd'hui» et ça également ça pourrait te motiver dans la journée et te donner à toi cette motivation au lieu peut-être de l'attendre, heu, d'un autre ça ça pourrait être également quelque chose qui pourrait te convenir.
Oui. Oui. Eh beh, écoute à travers ce que tu me tu m'expliques, finalement, je que ce que je crois comprendre c'est que, beh, c'est moi qui dois trouver la clé de tout ça et et ça m'aide un petit peu, ça m'aide même beaucoup ce que tu me dis, donc heu, je te remercie en tout cas pour ce partage et et pour ces ces qu ces ces ces conseils.